بُص الصراحة، أنا يعني بقى لي فترة حزينة جدًا بسبب مشكلة عندي حصلت، وبجد كنت محتاجة نصيحتك فيها جدًا.
خير في إيه؟ ماشي أنا معاكِ سامعِك.
بُص هاحكي لك. آآ الموضوع كُلّه إن أنا آآ انفصلت عن خطيبي و والم تجربة بالنسبة لي كانت بجد يعني صعبة أوي. أ حِزِنْت أوي، واتصدمت جدًا وشَعُرت بالخذلان و وحسّيت إن أنا كرامتي اتهانت، وكل الس يعني بُص حرفيًا يعني كل المشاعر ال ال المُحبطة، اتحطّت فيّا من بعد الانفصال ده. آآ إمم.
وأكيد فعلًا آه. يعني أنا حاسس بيكِ وفاهمِك. يعني الفترة ديّة أي حد هيعدّي بيها، هيحس بنفس الشعور. يعني خصوصًا إن هو آمم كنتم أنتم اخدتم خطوة رسميّة زي خطوبة أو كده وال وكمان قعدتوا فترة. وأنتِ بتقولي آآ بقى لكم فترة يعني. هل مثلًا قعدتوا فترة طويلة، عشان كده حاسّة إن هو مأثّر عليكِ؟
اهم. اهم. بالضبط. آه طبعًا يعني، إحنا قعدنا إحنا يعني قبل الخطوبة كنّا نعرف بعض قبليها بسنة. و واتخطبنا قعدنا حوالي آآ 7 شهور مخطوبين. يعني فقعدنا تقريبًا ما يقارب ال السنة ونص مثلًا. آآ ف فجأة يعني، يعني قصدي إن حصل فيها أحداث كتيرة، آآ وكلام كتير، وإن إحنا كنّا تمام، إحنا كنّا كويسين ما فيش أي حاجة. آآ بس فجأة قرر إنّه لأ خلاص، <chuckles> هيحصل انفصال.
فترة طويلة فعلًا. طب أ طب ده يعني أنا فاهمِك فعلًا، إن ده كان صدمة بالنسبة لِك، وخبر مفاجئ، آمم طب هو طيّب ما حاولش يمهد للخبر ده بأي طريقة أو كده، والّا هو قرر كده فجأة مرّة واحدة؟
آه بُص لأ أنا هاحكي لك إيه اللي حصل، آآ الفكرة كلّها إنّه هو، آآ كان بقى له فترة، آآ مثلًا ممكن أقول 3 شهور، آآ 3 شهور بحالهم، آآ طريقته اتغيرت، بطريقة يعني ملحوظة أوي، إن هو ما بقاش يسأل عليّا، وما بقاش يتكلّم معايا زي الأوّل، آآ مش مهتم حتّى آآ بيّا خالص، حتّى لمّا مثلًا بننزل نخرج مع بعض بيفضل ساكت، آآ فطريقته تحس إن هي بقت غريبة، يعني مش فاهمة هو إيه اللي حصل له؟ آآ آه أ
أيوه فاهمِك آه. ه هو فعلًا يعني ح شعور صعب إنِك تحسّي إن كان شخص مثلًا بالنسبة لِك هو مصدر الأمان، وكنتِ بتحبي تتكلّمي معاه، وكان مديكِ إهتمام فجأة واحدة إن هو يسحب الاهتمام ده من غير أي مقدمات كده، أكيد شعور صعب طبعًا أنا حاسس بيكِ. آآ حاولتِ طيّب تسأليه مثلًا أو تتكلّمي معاه في الموضوع ده؟
بالضبط. آه الصراحة. يعني اتكلّمت معاه أ في مرّة نزلنا مع بعض. وزي ما قُلت لك هو دايمًا كان بيكون ساكت أو يعني كلامه قليل أوي. ففي اليوم ده قرّرت إن أنا بقى أسأله: "أ مالك؟ فيك إيه؟ أ في حاجة مضايقاك؟ طب قُل لي عليها لو في أنا عملت حاجة؟" آمم فكان ردُّه إنّه: "لأ ما فيش حاجة، آآ كل حاجة تمام. آآ بس الضغط والشغل وال والحاجات دي." اللي هو كلام عام كده برضه مش مفه ما فهمتش منّه يعني "هل طب ما هو الشغل زي ما هو إيه اللي جد؟! أ طب ما كل حاجة زي ما هي إيه اللي حصل؟! آآ هل أنا ت صَدَر مِنّي تصرُّف طيب ضايقك؟" ما حصلش هو قال لي: "لأ ما حصلش. أنتِ ما عملتيش حاجة. أنتِ ما فيش أي حاجة منِّك أنتِ تمام". فقُلت له: "طيب يعني يا ريت حتّى لو أنت مضغوط تعالَ اتكلّم معايا، ممكن أهوِّن عليك شوية." بس، فقال لي: "آه طبعًا،" ومش عارف إيه، ولكن ما حصلش أي حاجة من الكلام ده. يعني ما ما اتعاونش معايا في الحتّة دي خالص يعني.
أيوه آه، فاهمكِ. إمم. بالضبط. هو فعلًا يعني شعور صعب إنّك فعلًا آمم تبقى حتّى أنتِ اللي بتحاولي أصلًا، يعني المفروض أصلًا دور المحاولة ده يبقى جاي من ال من الراجل في العلاقة إن آه بالضبط، إن هو يبدأ أصلًا يشوف إيه المشكلة ويبدأ يحلها. يعني كويّس والله، و وباحييك كمان أنتِ اللي خدتِ الدور ده، وابتديتِ فعلًا تشوفي إيه المشاكل وتحاولي تصلحيها. آمم، ب بس هل مثلًا وصلتِ بعد كده بقى ل زي لحيطة سد كده، والّا عملتِ إيه؟ ممكن تحكي لي أكتر.
امم، من الراجل، امم. امم. امم. بُص، آآ، صدّقني، آآ، عملت كل السبل والطرق، لدرجة إن أنا آآ، وصلت إن أنا قلت مثلًا أكسر الروتين بأنه آآ في يوم رُحت له، آآ، هو كان شغله شغل حُر يعني، هو يعني هو المدير، ففي مرّة رُحت له آآ، آآ، شغله، واستنيته لغاية لمّا يخلص خالص. هو ما كانش يعرف إنّ أنا موجودة، وقل وقلت إن أنا أعملها له مفاجأة، وكنت جايبه له آآ هديّة معايا، بحيث إن هو إيه، لمّا ينزل يشوفني. وفعلًا فرح وكان مبسوط، و ولكن آمم، الصدمة جايّة بقى في الطريق، <chuckles> إنّه اليوم اليوم ده لمّا خلص، يعني إن إحنا خلاص قضينا اليوم مع بعض، وكان كان كويّس، وقال لي إن أنا عايز إن إحنا نقدم ميعاد الفرح وكل حاجة. تاني يوم آآ فجأة، قرر إنّه هو قال لي: "آآ، مش هنكمل."
آه. إيه اللي حصل؟ امم.
فجأة.
ياه! ده ده بعد اليوم اللي أنتِ عملتِ له فيه مفاجأة أصلًا، ورحتِ اديتِ له هدية في الشغل؟
آه. آه، تخيل بقى، يعني بجد كانت صدمة. يع
هي غ غريبة بصراحة. امم، أكيد طبعًا الصدمة، و ولا أي صدمة فعلًا، يعني موقف صعب. ويعني، طب أنتِ حسّيتِ بإيه ساعتها، أو اتصرفتِ إزاي؟
امم. اهم. لأ حزّي حسّيت إن أنا أ زي ما قُلت لك، حسّيت إن أنا آآ عارف لمّا يُقَع عليك مَيّة ساقعة بتلج؟ <laughs> ده الللي أنا كنت حسّيته. يعني حسّيت إنه أ مش مصدّقة إن د إن ده بيحصل. آآ هو أنا كنت مع مين إمبارح؟! آآ أو كنت مع حد تاني؟! أ مش معقول إن ده س نفس الشخص اللي كان لسّه بيتكلّم معايا امبارح. آآ حسّيت بحُزن شديد، حسّيت إن أنا و و حسّيت إن أنا كرامتي اتهانِت. أ حسّيت إن أنا اتخذلت. الشعور ده بقى مسيطر عليّا ب بشكل كبير أوي بجد. مسيطر عليّا أوي، وأنا عارفة إن أنا ما عملتش حاجة غلط. يعني ما قدِّمتش أنا مش ملاك، بس أنا ما عملتش حاجة غلط أس أستحِق عليها الموقف ده. فده مضايقني وحاسّة حاسّة بحُزن. يعني حاسّة إن أنا حزينة جدًا.إمم.
آه فاهمِك. بالضبط آه، أنا أكيد طبعًا. أنا فاهمِك آه. أنا فاهمِك وبصراحة يعني الحُزن اللي أنتِ فيه ده يعني حاجة مفهومة. و ومقدّر فعلًا الشعور بتاعِك ده، وخصوصًا إنِّك فعلًا زي ما بتقولي كده، حسّيتِ بالصدمة اللي هو وكمان م مش حتّى م آآ أنتِ زعلانة على الإنفصال، أنتِ زعلانة عشان الوقت حتّى اللي قضّيتوه في العلاقة والجهد اللي أنتِ بذلتيه يعني. حتّى أ مِختار اليوم اللي أنتِ بذلتِ فيه أكتر جُهد، وإنِّك ت تحاولي تبع تعملي له رسالة لطيفة وهديّة، إن هو يقرّر فيه الإنفصال هو فعلًا شعور صعب. آآ طب حاولتِ بعد كده تعملي إيه مثلًا عشان أو جرّبتِ تعملي إيه عشان تتخطّي الحُزن ده والّا هو فِضِل مسيطر عليكِ؟
بالضبط. اهم. اهم. وأنت جدًا بصراحة. آآ الصراحة مش هاكدب عليك يعني أنا ما اتكلّمتش معاه خالص من بعدها طبعًا، وقطعنا تكك كلام تمامًا. آآ مش عارفة هل التصرُّف ده كان صح والّا غلط؟ أ حاولت إن أنا أخرّج نفسي من المود بأسرع وقت، بس فشلت. آآ كل الفَشَل يعني م حسّيت إن أنا مش عارفة أعمل حاجة، حسّيت إن أنا عاجزة تمامًا. آمم، يعني حاولت كذا مرّة بس بجد الموضوع فَشَل عشان كده حسّيت إن أنا محتاجة بجد نصيحة، حسّيت إن أنا عايزة حد يقول لي أعمل إيه، أتصرّف إزاي عشان أخرّج نفسي من الحُزن اللي أنا فيه ده؟
هو فاهمِك فعلًا. يعني أكيد طبعًا يعني أ أص بعد الصدمة ديّة صعب الواحد أصلًا يفكّر أو ياخُد قرارات بنفسه في الفترة دي خاصةً. و وطبيعي جدًا إنِّك تبدأي تحاولي ف تخرّجي نفسِك من الحُزن ده و وتفشلي. خاصةً لو أنتِ لوحدِك مثلًا. آآ طب هل مثلًا جرّبتِ تتكلّمي مع حد أنتِ بتثقي فيه زي مثلًا حد من من صُحابِك أو حد من أهلِك ويكون قُريّب بينكم؟ آآ وتحاولي تحكي له كده اللي حصل على الأقل يبدأ يشوف إيه المشكلة أو يبدأ يفهمِك إيه أسباب الإنفصال ديّة.
اهم. إمم. الصراحة يعني لأ. ما اتكلّمتش مع حد، وحسّيت إن أنا آآ انعزلت جدًا بعد الموقف ده. آآ بس فِكرَك فعلًا إن أنا لو كلّمت حد يعني ممكن يعني يهدّيني شوية أو فعلًا يوضّح لي الصورة بشكل أوسع؟
هو أكيد طبعًا آه. لو اتكلّمتِ مع حد خاصةً بقى لو هو قُريّب منِّك و وبتحسّي كده إن هو بيدّيكِ دايمًا طاقة إيجابية، سواء بقى صاحبِك أو صاحبتِك. آآ حتّى لو هتنزلوا م ممكن ما تتكلّموش في الفترة ديّة، تبدؤوا بس حتّى تفكّوا وتجرّبوا مثلًا تنزلوا وتخرجوا مع بعض أو آآ تغيّري مثلًا روتين يومِك. يعني م لو أنتِ مثلًا آآ كان روتين يومِك بتقضّيه على طول في البيت لأ، تبدأي تغيّري الروتين ده وتدوّري مثلًا على هواية أو كده لو أنتِ أصلًا مش بتفكّري ترجعي تاني للشخص ده، أو مش بتفكّري آمم ترجعي ت تصلّحي اللي حصل ده. هل أنتِ أصلًا لسّه بتفكّري إنِّك ترجعي تصلّحي والّا خلاص؟
إمم. إمم. اهم. صح. لأ خالص بالعكس، يعني أنا أنا يعني آآ أ يعني باحاول أقفل الصفحة دي تمامًا، وإن أنا ما أرجعلهاش تاني، آآ موضوع إن أنت فعلًا ن نبّهتني لحاجة دلوقتي فكرة إن أنا ممكن يعني أروح أ أ أشغل نفسي بهواياتي، أو بحاجات أنا باحبها، دي الصراحة برضه يعني كانت تايهة عني شوية، إن أنا مش من كُتر حُزني مش مش مخلياني مش مخلّيني لأ أو الحزن اللي مسيطر عليّا مش مخلّيني عارفة أبُص على الجوانب الإيجابية اللي في شخصيتي، إن أنا ممكن أ أرجع تاني أ أ أعتمد عليها إن هي تخرّجني من المود ده. فلأ، دي فكرة حلوة برضه جدًا الصراحة، ممكن أرجع تاني فعلًا لهواياتي، ده حقيقي.
بالضبط. آه، أكيد. هو فعلًا تبقى حاجة كويسة لو أنتِ قدرتِ تعمليها، و وفعلًا أنا حاسس إن ده طبيعي جدًا إنِك حتى بعد الفترة دي، تبدأي حتى ثقتِك بنفسِك تقل شوية لإ بسبب الشخص اللي كان معاكِ في العلاقة اللي قبل كده، و بس أهم حاجة ما تخليش ده يأثّر على آآ علاقاتِك بعد كده أو حياتِك الشخصية، يعني خلّي آآ بعد كده م أنتِ آه خُدي فترة هدنة طبيعية، إن أنتِ تبدأي ت تركّزي على نفسِك زي ما أنا قلت لِك كده، وتبدأي تركّزي على هواياتِك وكمان شغلِك وتطوري من نفسِك كده، بس برضه ت تخلّي في باب مفتوح للعلاقات بعد كده ل لتجارب تانية أو مختلفة، لإن في ناس كتير جدًا بعد علاقة زي كده ممكن تتقفل خالص أصلًا من من جو العلاقات والكلام ده.
اهم. صح، صح، عندك حق فعلًا فكرة إن أنا ما أكونش قاعدة أ أ أو آخد التجربة دي إن هي نهاية العالم، أو إن هي تعمل لي حالة تروما، فبالتالي أكون خايفة إن أنا أدخل علاقات جديدة. آآ لأ عندك حق جدًا، وأنا بجد نفسي آآ يعني نفسي آآ إن أنا أوصَل لل للمرحلة دي، وإن أنا أحاول إن أنا أخرج من القوقعة اللي أنا فيها، عشان آآ زي ما أنت قُلت إن أنا ما أضيّعش على نفسي فرص، أو إن أنا آآ يعني أكيد في شخصيات آآ كويسة، وأكيد في مش كل الناس زيه يعني، أو يعني مش كل الناس قصدي سيئة، آآ في طبعًا ناس كويسة يعني. أنا الحقيقة بجد متشكرة أوي على نصايحك، بجد كنت محتاجة أسمعها جدًا، وأكيد إن أنا هاحاول الفترة اللي جاية بجد أستغلّها و واستخدمها بقدر الإمكان، عشان أخرج من الحزن اللي أنا فيه. بجد متشكرة جدًا لوقتك.
بالضبط آه. فعلًا عندك حق. أكيد. العفو على إيه، أنا تحت أمرِك في أي وقت يعني، وأتمنى لِك التوفيق يعني.
متشكرة جدًا.
العفو.